Ôi, mình, à, chuẩn bị nhận việc ở công ty mới này. Và mình sẽ phải làm, ờ, trợ lý giám đốc, ờ, giám đốc của một chuỗi, ơ, khu, ơ, vui chơi giải trí. Đấy, thì, ờ, trước đây á, ờ, mình cũng không có nhiều, à, kinh nghiệm, ờ, trong cái lĩnh vực, ờ, vui chơi giải trí đâu, kiểu, các cái khu mà, à, công viên nước ấy, rồi các cái khu trò chơi cho thiếu nhi rồi các thứ ấy thì thật sự mình chưa bao giờ có kinh nghiệm ở trong cái mảng đấy cả. Rồi thêm cái thứ hai nữa là làm trợ lý, thì mình cũng chưa bao giờ làm trợ lý cho cán bộ, à, quản lý cấp cao nào hết luôn. Đấy, cho nên là, à, vừa là lĩnh vực mới mà vừa là cái vai trò mới, nên là thú thực là đến thời điểm này á mặc cù là tuần sau là bắt đầu nhận việc rồi, nhưng mà mình cũng đang cảm thấy rất là lo lắng là không biết liệu mình có thể làm tốt được cái vị trí của mình hay không. Thì giờ cũng sắp tết rồi ấy, nếu mà thử việc không thành công á thì lại tiếp tục vào cái giai đoạn là không có việc làm, thì đúng là cũng cũng rất là lo lắng luôn.
Ừm hứm. Ừm. Ờ. Ừm hứm. Ừ. À. Ừm. Đúng thật, việc nhận một cái công việc, một cái vị trí khá là mới lại còn ở trong một cái lĩnh vực mà bạn chưa quen thì là một cái trải nghiệm khá là đáng sợ đấy. Cũng mình cũng rất là hiểu cái cảm giác này. Nhưng mà trước khi mà đưa ra một vài cái lời khuyên nó chi tiết hơn thì mình cũng xin phép hỏi bạn để có thể làm rõ một số những cái điều khác nhá. Khi mà bạn nhận cái vị trí mới này này thì, ờ, bạn chỉ cảm thấy lo lắng về điều gì nhất vậy ạ? Kiểu, bạn có lo lắng là bị thất bại, bị mọi người chê cười hay là bạn lo lắng là sẽ mất cái vị trí này do không làm tốt không?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, ờ, cái lo lắng thì như lúc nãy mình nói ấy là, ờ, trước hết là lĩnh vực mới và vị trí mới, ờ, cho nên đúng là lo lớn nhất là lo mình sẽ không làm tốt được. Ờ, dĩ nhiên là trước đây mình cũng làm trong lĩnh vực dịch vụ, à, khách hàng rồi và cũng làm trong, ơ, cùng một cái tập đoàn với c công ty này, cho nên là thực tế thì các cái quy trình làm việc cũng như là cách để xử lý các vấn đề về khách hàng, về vận hành á thì mình cũng tương đối nắm. Chỉ có điều là cái việc mà với vai trò làm trợ lý á thì mình biết là mình sẽ phải là cái đầu mối để tổng hợp cũng như là xử lý, ờ, các cái báo cáo cho sếp cũng như là cái, a, người truyền đạt, à, cái, a, ờ, chiến lược hay là cái ý định của sếp cho các cái phòng ban, kiểu như vậy, và cũng là cái người tổ chức, tổ chức các cuộc họp. Thì đây là những cái việc mà thú thực là mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nên là mình cũng đang sợ là mình sẽ không không thể làm, à, cái công việc này một cách, a, mượt mà, trơn tru. Còn, ờ, ở cái chiều, à, ngược lại, đó là cái chiều về thu nhập ấy, à, vấn đề về cái cá nhân mình á, thì, à, mình cũng sợ là, à, nếu như mình không được nhận vào làm chính thức á, à, sau 2 tháng thử việc thì, à, sau 2 tháng thử việc nó lại cũng vừa đúng ngay dịp Tết luôn, thì, à, rất có thể là ngay trước Tết hoặc sau Tết á thì mình sẽ không được ký hợp đồng chính thức. Và sau đấy thì cái quá trình, à, nghỉ Tết á, mình nghĩ là chắc là nó sẽ không thoải không được thoải mái lắm, và qua Tết thì lại bắt đầu một cái cuộc một cái cuộc hành trình để đi kiếm việc làm. Thực sự thì cũng cũng lo lắng, bởi bạn cũng biết là, à, giai đoạn cuối năm á thì rất là ít nhân sự nhảy công ty, nhưng mà cái giai đoạn mà Tết xong á, người ta đã lãnh thưởng rồi, đã nghỉ Tết rồi và chuẩn bị một cái quá trình mới, một năm mới á, thì, à, giai đoạn sau Tết sẽ là giai đoạn mà nhảy việc rất là nhiều. Và nếu như mà mình không không được nhận vào làm chính thức á thì, ờ, đợi đến sau Tết á phải bắt đầu cái hành trình kiếm việc lại á thì mình nghĩ là cái mức độ cạnh tranh nó sẽ rất là cao và sẽ rất là khó để kiếm được một cái công công việc tốt vào cái giai đoạn đấy.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm hưm. Ừm. Ờ! Ừm. Ừm hứm. Ừm. Ờ! Ừm. Ừm. Ừm. À, mình hiểu. Ờ, đúng thật. Ờ, nghe bạn kể thì mình cũng cảm thấy là bạn đang phải gánh vác rất là nhiều trách nhiệm mới, lại còn là những cái trách nhiệm mà lại ảnh hưởng đến rất là nhiều nữa. Nên là cái việc bạn lo sợ cũng là một cái cảm xúc là hết sức là bình thường thôi. Ai mà ở trong cái vị trí của bạn, một cái công việc mới, một cái lĩnh vực mới mà ảnh hưởng đến nhiều người như vậy thì cũng sẽ cảm thấy rất là lo sợ, nên là bạn hãy cứ bình tĩnh thôi nhá. Thế nhưng mà thì mục tiêu mà bạn mong muốn khi mà bạn vào cái vị trí này sẽ là gì vậy?
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Có đó. Ừm. Ừm, vì, à, trước đây á, trước đây khi mà mình làm, à, ở lĩnh vực, ờ, ở mảng vận hành thì, ờ, mình chỉ thực hiện, à, các cái quy trình hoặc là các cái yêu cầu bên trên đưa xuống thôi. Các cái dự án mà bên trên triển khai thì mình chỉ là người thi hành thôi. Và sau đấy thì gửi cái kết quả á, nó sẽ được thu thập và báo cáo lên rồi được đánh giá lại. Và cái kết quả làm việc của mình thì đơn giản là nó được đánh giá theo quy trình và tiêu chuẩn của bên trên ban hành xuống. Nó cũng sẽ không, ưm, không có gì gọi là quá là thách thức hoặc là đòi hỏi nhiều nhiều cái, gọi là, cái trăn trở, lo lắng hết á. Bởi vì cái kết quả đơn giản là giờ làm tốt như thế nào thì nó sẽ được thể hiện ra đúng như thế và làm theo những cái gì người ta đã được hướng dẫn trước thôi. Còn bây giờ á, à, nó sẽ có một, ờ, điểm khác đó là mình sẽ phải làm việc với ban giám đốc và các lãnh đạo cấp cao và phải tham gia các cái buổi họp hoặc là các cái, ờ, công việc mà nó có tính hoạch định, có tính chiến lược rất là cao đúng rồi, và do đó thì cái cách tư duy của mình sẽ không phải như trước nữa. Như trước là đúng kiểu là làm tới đâu á thì biết tới đấy, đó có nghĩa là ai giao gì thì làm nấy, à, kết quả làm sao thì nhận nấy. Nhưng mà bây giờ á thì, à, khi mà làm việc với, a, các sếp, à, trong vai trò là trợ lý á, thì vừa phải là cái người thu thập thông tin này, rồi vừa là, à, à, thu thập mọi thông tin và báo cáo cho các sếp, mà lại là cái người đi triển khai các cái kế hoạch và các cái chiến lược cho các cái bộ phận ở dưới, bộ phận của mình trước đây. Đó, thì mình sẽ gọi là giống như cái người đứng ở giữa ấy. Đó, là sẽ phải nắm nắm rất là rõ về cái lộ trình, à, cũng như là các cái deadline, các cái kỳ hạn của các cái công việc, tiến độ thực hiện để theo dõi các cái bộ phận khác. Đại khái là sẽ làm ở một vị trí mà cao hơn và để có tính quan sát toàn cục hơn, thì, à, nó cũng là một cái một cái áp lực, vì nó tính chất công việc như thế thì nó sẽ khác với trước đây. Đấy, trước đây là làm ngày nào thì biết ngày nấy, ờ, còn bây giờ thì, à, mình sẽ phải theo dõi người ta là làm đến đâu, rồi mình sẽ phải tính tiếp là liệu là nó có kịp với cái tiến độ ban đầu mà các sếp muốn hay không. Đó, thì đó cũng là một cái mình rất là lo.
Ừm. Ờ. Ừm. À. Ừm. Ừm. Ờ, cũng đáng sợ đấy. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ờ. Đúng vậy. Ừm. Ừm. Đúng thật thì trách nhiệm của bạn đang rất là cao, hiện tại ở cái vị trí này thì bạn cũng khá là căng thẳng, thế nhưng mà nghe qua cái câu chuyện của bạn thì mình cũng dần hiểu ra vấn đề rồi, có vẻ như là bạn đang tự đặt ra một cái kỳ vọng quá là cao cho bản thân đấy bạn ạ, thì bạn hãy thử nhẹ nhàng với bản thân một chút thôi nhá. Đầu tiên ấy, thì bạn hãy tự đặt ra cho bản thân một cái suy nghĩ như thế này, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất là nhiều đấy, bạn hãy cứ hiểu rằng là ai ở cái vị trí này lần đầu ấy, thì cũng không thể nào mà làm một cách hoàn hảo luôn, không thể nào mà làm giỏi luôn được đâu, thế nên là hãy cứ cho bản thân một cái cơ hội để được tạo ra sai lầm, hãy cứ cho bản thân một ít thời gian, một chút cơ hội để coi những cái sai lầm này như là một cái cơ hội để mình học hỏi, để mình có thể phát triển lên thành một cái người mà sẵn sàng đương đầu, sẵn sàng d dám nhận những cái thử thách này bạn nhá. Thì không biết là cái cách thay đổi một cái suy nghĩ nho nhỏ như thế này thôi thì bạn có có thể thực hiện được không?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừ. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình nghĩ là nó là điểm rất là then chốt đấy. Vì mình là người mình thấy mình là người có lẽ là mình như bạn nói là có lẽ là mình hơi cầu toàn một chút xíu, đó là mặc dù đây là công việc, ờ, mới, nhưng mà mình lại mong là mình có thể thực hiện nó một cách hoàn hảo như một cái việc mà mình đã có kinh nghiệm mà làm nhiều, thì chắc là nó nó cũng chuyện đấy nó cũng hơi phi lý, đúng hông? Đó, nếu như mình chấp nhận được cái thực tế là mình chỉ là người mới trong cái việc này thôi, và cái khả năng mắc phải sai lầm, hoặc là chưa hoàn hảo á, nó là cái chuyện chắc chắn nó sẽ phải xảy ra, nếu như mình mình mình nghĩ được như vậy á, thì chắc là mình sẽ đón nhận được cái các cái kết quả một cách nó cởi mở hơn. Đó, đúng là mình cần phải thay đổi trong cái suy nghĩ về việc bắt đầu công việc mới này.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng thật. Ừm. Đúng rồi đấy. Ờ. Ừm, bạn hãy thử suy thay đổi suy nghĩ về bản thân, nhưng mà ngoài ra ấy, thì cũng nên thay đổi cả suy nghĩ về người khác nữa cơ. Có vẻ như là ở lúc này bạn cũng đang tự đặt ra một vài cái trách nhiệm mà bản thân tự đặt lên, chứ người khác thì không hề đặt lên cho bạn, như kiểu là, bạn lo sợ là các sếp sẽ không hài lòng với bạn này, hay là lo sợ là đồng nghiệp chê cười khi mà bạn không hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng mà hãy thử nghĩ như thế này, đấy là mọi người, chắc là các sếp của bạn đã tin tưởng, đã tín nhiệm, giao cho bạn được đảm đương cái nhiệm vụ này, được đảm đương cái vị trí này thì hẳn là họ cũng đã nhìn thấy được cái được cái năng lực của bạn rồi. Ngoài ra ấy, thì do đây cũng là cái giai đoạn thử việc, thế nên là họ cũng hoàn toàn hiểu là b đây một cái vị trí rất là mới của bạn và cũng như đây là một cái cơ hội để cho bạn có thể tự học hỏi, tự phát triển thôi, thế nên là đừng ngại làm sai nhá, chính làm sai là các cơ hội để có thể lại giao tiếp với các sếp và các sếp sẽ trực tiếp hướng dẫn cho mình, như thế thì bạn lại còn có thể chứng minh được là bản thân là một cái người rất là sẵn sàng học hỏi, rất là sẵn sàng phát triển nữa cơ. Thì bạn có thể thay đổi một chút như vậy thôi, thì bạn thấy đỡ đỡ căng thẳng hơn rất là nhiều đấy.
Ừm. Ờ. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ờ. Ừm. Ừ, đúng đấy. Ờ, có lẽ có lẽ đây đây đây là cái điểm cũng khá là hay này, khi mà, ừm, ờ, phần trước là nói về cái việc, ờ, cái kỳ vọng của mình, nhưng mà đúng là bạn nói mình mới nghĩ tới là có lẽ là khi mà mình ở vai trò là một người thử việc á, thì chắc là, ờ, các sếp của mình á, à, sếp trực tiếp á, cũng như các cái bộ phận liên quan hoặc là các phòng ban á, họ cũng ý thức được rất rõ cái việc đấy, cho nên là cái kỳ vọng của họ mình nghĩ là nó cũng sẽ ở một cái mức, ơ, không phải là quá hoàn hảo và vẫn sẽ có một cái không gian để cho mình được mắc sai lầm, được thử và sai, đúng hông? Và nếu như mình nhìn nhận, à, mình nhìn nhận được cái điều đó thì chắc là mình sẽ đỡ áp lực hơn. Đúng thật, ờ, xem đây mình cũng bản thân mình cũng nên xem đây là một cái cơ hội để được học hỏi, đúng hông? Ờ, nếu mà không thành công thì cũng thành nhân, đúng hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi đấy. Đúng rồi, bạn cứ Ừm. <laughs> Đúng rồi, bạn cứ từ từ bình tĩnh, cứ đón nhận các cái cơ hội mà cuộc đời đưa ra cho bạn thôi. Còn bạn cũng đã chia sẻ với mình là bạn là một cái người rất là cầu toàn, muốn là mọi thứ phải theo ý mình, muốn là làm sao cho thật là hoàn hảo trong cái công việc của mình, đúng không? Thế thì bạn cũng có thể thực hiện một vài những cái quy tắc nhỏ sau đây trong cái quá trình mà bạn làm những cái việc lớn này. Có thể là trước giờ thì bạn đã quen với một cái nhiệm vụ duy nhất rồi và bạn sẽ hoàn thành rất là tốt cái nhiệm vụ đấy. Thì bây giờ ở một cái vị trí phức tạp hơn rất là nhiều lần, bạn cũng có thể làm một cái điều tương tự xem sao. Đấy là đầu tiên, trước khi mà bạn bắt đầu xử lý các cái vấn đề to lớn, bạn hãy chia nhỏ những cái vấn đề này ra, có thể là một cái điều rất là bé thôi, một cái điều mà bạn có thể thực hiện ngay lập tức được, bạn hãy làm thật là tốt cái vấn đề đấy. Dần dần ấy thì nó sẽ tạo một cái bước đà, bạn có thể xử lý từ những cái vấn đề nhỏ, bạn xử lý lên các cái vấn đề cứ to dần, to dần như vậy thì mọi thứ khi mà nó đã được sắp xếp theo cái thứ tự ưu tiên, nó được sắp xếp theo độ khó rồi, bạn sẽ thấy là rất là quen, bạn thấy rất là thoải mái khi mà xử lý dần nó thôi. Chứ nếu mà để quá là to và bạn lại phải xử lý quá là nhiều thứ cùng một lúc thì bạn sẽ rất là dễ bị choáng ngợp đấy. Cứ thử làm như vậy, thử làm lần lượt xem sao. Thì bạn thấy là cái cách này nó hợp lý, nó có phù hợp không?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À. Ồ. Ừm. Ừm. Ờ. À. Có lý nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Tức là mình sẽ Ừm, chắc là mình sẽ dành cái thời gian đầu khi mà mình, ờ, tiếp nhận công việc á, để, à, ngồi và liệt kê ra các cái đầu việc mà mình sẽ phải phụ trách và làm theo hướng bạn nói đó là phân loại nó ra theo, ơ, độ khó cũng như là cái tiến độ thời gian, xem việc gì quan trọng, việc gì ít quan trọng, à, việc gì mình có thể làm ngay và việc gì mình sẽ cần thêm thời gian quan sát và học hỏi thì mới có thể thực hiện tốt và sau đấy mình sẽ theo tiến độ, ờ, mình nghĩ là việc gì dễ và có ờ, mình biết làm rồi thì mình sẽ làm trước, việc gì khó thì chắc là sẽ tham khảo thêm ý kiến của đồng nghiệp và các sếp, đúng không? Thì mình sẽ làm tốt hơn và ngoài ra là cũng nên ưu tiên, à, chọn ra một cái thứ tự ưu tiên và ưu tiên những cái việc quan trọng, những cái việc có ý nghĩa với các sếp và công ty trước những cái việc, à, ít quan trọng hơn, đúng chưa?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng đấy, tốt đấy. À. Ừm, đúng vậy đấy. Nói chung bạn cứ cố gắng hết sức mình thôi nhá. Nói chung là sau này thì chuyện gì nó cũng sẽ vào đúng nơi thôi ấy mà. Mình cũng chúc bạn sẽ thành công với công việc mới này.
Ừm. Ừm. Ừm, cảm ơn bạn rất nhiều nhá! Mình sẽ cố gắng.